あの、ちょっとですね、私結構打ち込んでる趣味があって、それにこう、ほんとはね、もっと時間を回したいなと思って悩んでるんですけど、それについてちょっとお話聞いて頂いてもいいですか？
はい。 はい。 ええ、もちろんです。ぜひぜひちょっと詳しいお話を聞かせてください。
はい、あの、私、結構その、韓国の今、ドラマとか、あと、そうですね、あの、韓国のその、歌手のグループの方とかにすごくはまっていて、で、ほんとはもう、ほん何でしょうね、その趣味に、うん、没頭したいっていうところもあるんですけど、まあ、ま、生きてる上で仕事はあるし、家庭はあるしってなるとね、なかなかそういう訳にもいかなくて。
はい。 はい。 うんうん。 はい、はい。 分かります。
で、 うーん、で、本当は、うーん、もう少しなんですかね。自分のこう、やりたいように、趣味をほんとはやっていきたいって、思っているんですけど、まあ、しょうがないですよね、人間ってこう、仕事をしなきゃいけないとかもあるので。そうなんです。で、その、すごく悩むところが、例えば、仕事をしている間に、例えばですね、SNS とかをそれでやってるんですけど、その SNS って、あの、ほんとに、もう瞬間瞬間に新しい情報がどんどん出てくるので
はい。 うん、生きてけませんもんね、うん。 はい。 はい。 はい。 はい。
凄く、こまめにチェックをしないと、その、内容にすぐ乗り遅れたりしちゃうんですね。そんな、ぷりす。
うーん、と、ほい出てけなくないすね。ああ、はい。 え、うすはい。
ただ、いやっぱり、うん、こうやって暮らしていく中で、もう、24時間 SNS を確認するってことは不可能なので
はい、そえすよね。
うーん、まあ、出来る限りっていうことではやってるんですけど。そう、まあ、なかなか難しい時ありますよね。
うん。 うーん。うま、うちなみにはい。ちなみに今どれくらいの頻度で、その、SNSチェックされてるんですか？
ああああ、でも、ほんとに、あの、頻度がもう、ほんとに大切なものなので、もう隙間時間は基本的にはうん、確認をすると。
はい。 はい。 ああああ、見つけ次第はい、確認してるっかんうーん、うん。
そう、そうですね。ただ、やっぱりこう、仕事とかが立て込んでしまって、何時間も、こう、隙間時間ができない時っていうのは、ぱり、うん、その間になんか新しい情報が出てきてしまったりすると、後で「うわ、これ見逃した」と思ってしまう時があるんですね。
はい。 はい。 はあ、うん。 あ、数時間でも、なんか、見逃してしまうようなもの、なんか、げん期間限定みたいなコンテンツみたいなの、あるんすか？
うーん。 いや、例えばですね、その、わたいその、好きな、かんこうのアーティストの方達で、海外とかに行かれるんですけど、それを、韓国って、あの、メディアの方達が、あの、出国とかの様子をね、こう、あの、YouTube とかに載せてくれるんですよ。
はい。 はい。 うんうん。 ああ。 なるほど、はい。
そう。で、それを見逃してしまうと、まあ、ちょっと、お遅いというか、その、投稿するの遅いし、とか。
ああ。ああ。 なるほど、ちょっとライブで見たいっていうこともありますよね。うーん、なるほど。ただファンとしては、やっぱ、ライブで見ないとみたいなことがありごすよね、はい。
ああ、そうです。ままさにそうですね。 うん、あの、本当にそうで、ライブで見れるね、醍醐味ってね、ほんとに凄いんですよね、なんか、こううーん。で、まあ、例えば、あと、ライブ配信とかも突然、こう、来たりするので、それもそうなんです。あの、仕事の合間に、あの、こう、なんですかね、あの、こう、まめにチェックをしないがために、ライブ配信を逃してしまって、何時間経ってしまったとか
うーん、うん、うんうん。 はい。ああ、はあ、そうなんすね。ふーん。 はい。 うーん。
もうね、ちょっと悔しくて悔しくてたまんないんですよね、そうなると。
ええ。え、それって告知ってもうほんとに、もう直前にならないと出てこないもんなんですか？それとも、なんか、1時間前くらいになったら出てくるとか、そうゆう、なんかパターンみたいなのってあんですか？
ああ あの、ライブ配信は、告知はね、全く無いんですけど、その、空港とかの出国とか、あと、うーん、発着は、意外に、その、YouTube を、その、メディアの方が、あの、1時間とか2時間前から回してくれるんですよね。
はい。 うんうん。はい。 はい。 うんうんうん。 ああ、なるほちょっと、この、枠を取って、ちょっと、らいライブ配信を始めてるみたいな感じなんすかね。はい。
すそう。それで、その、まあ、私のその好きなアーティストが帰って来る待ちみたいな感じで。そう。
ああ、なるほど。じゃ、もう、あらアイドルが現れる前からずっとカメラを回し続けてくれてるんですね、なんか。うんうん。
うん。あ、そうなんです、そうなんす。なので、あ、今日帰って来るんだっていうのはそれで分かるんですよね。そう、で、それを
ああ、はい。あ、でも、ほんとに、ずぃまめにチェックされてるんですって、その、1時間、2時間でも。うーん、うん、うーん。はい。
は、ほんと、ないと、この新しい情報にね、追いついていけない時があるんですよね。
うーんうーん、うんうんうん。
そ。で、ま、さっきも言いましたけど、逆に追いついていけないと悔しい気持ちにもなったりして。うん。
はい。 はい。なんか、それが、ちょっと生活や仕事にも影響が出てしまったり。
そう、そうなんですね。なんで、実際に仕事も、まあまあ、こう融通が利く仕事をしてるんですけど、やっぱりなんか
うんうん。 あ。 はい。あ、フリーランス的なお仕事、ね。うんうん。
うん。そうですね、なんか、こう、あの、まあ、自分で時間を決められるって、ま、はもう、ほんと、8時、5時とかの仕事ではないので、そう、ただですね、やっぱりそれも、夢中になってその仕事をしてしまうと、ついつい、こう、SNS をチェックするのを忘れて、そう、なんか上手いこと、こう、なんですかね、こう、うーん、その、組み込んでいけないっていうところがあって、後で後悔をするっていうことがあるんですね。
はい。 はい。 うん、うーん。 はい。う。はい。 うーん、うん。その仕事の集中してるの、と時は、てその、止められないその、仕事を中断することもできないと、もう、多々ありますもんね。うん。
まあまあ、そうなんですよね。なんかこう、夢中でやってしまると、まあ、今大丈夫だろうなんて思ってると、いやいやいや、ライブ配信、も、始まってましたよとか
うーん、うんうん。 うんうんうんうん。
そう、そんなね、まだね、ライブ配信が始まって、終わってなければ、途中で、その、ライブ配信そっから参加するんでいいんですけど、なんだったね、1番残念なの、もう、ライブ配信が終わってしまったよ、なんてゆう時はすごい残念で
はい。 うん、う、ふ。 ですよね、うーん。
もっと、こまめにチェックしておけば良かったって凄い後悔しちゃうんですね、その時に。
はい、うん。
うーん、なんか、こう、生で、こう、み何だろう、生ライブで見れる、凄い、こう、エキサイティングな気持ちってすごいやっぱりあるので。
はい。 うんうんうん。
で、それって基本的に、まあ、YouTube もただですし、ライブ配信も一応ただで見れるので。
あ、そうなんですね、はい。ファンクラブ限定とかじゃないやつでも結構見れるんですね。
うん。 あ、あれは、ファンクラブ限定、いや、違うな、で、ファンクラブじゃない人も基本的に見れると思うので。そう、なんで、そんな、ただでそんなにエキサイティングなことがあるのに、それを見逃してしまう自分もちょっと悔しかったりして。
はい。 うーん、なるほど。うん。
うん。そう。なんで、本当はもっとうん、こまめに調べられたらいいんでしょうね。
はい、どうされたいですか？なんかうん、はい。 うんうんうん。うん、こまめにチェックして。何分おきくらいにチェックしたら、なんか、それ、そこまで悔しい思いしないで済むと思われます？
うーん。 うーん、そうですね。ま、ま、なんだったら昨日あたりもライブ配信があって、始まってから、うーん。
はい。
10分ぐらいで気付いて。で、あとの残りはま、見れたので良かったんですけど。
はい。 はい。
ほんとはね、30分に1回ぐらい調べられると、ま、こう、SNS を調べられるといいんだけど、そうすると、ね、集中して何もできないっていうことにもなっちゃうので。
うーん。 はい。 ええ。
そう、そこのちょっとジレンマがありますかね。
そうですね。 ちなみにそのユーチュ結構その、動画とかその見たいものの、配信は、なんか YouTube とか、そそこのアプリとかから、通知をなんか出すっていくってことはできないんですか？
うん。 あ、そうですね、確かにですね、最近そのライブ配信をするプラットフォームでは、その、その歌手特別だけに、あの、お知らせが来るみたいのも、何か新しく始まったので、それをまだね、設置してないので、設置してみてもいいですかね。
はい。 はい。 はい。 はい。 うーん。 はい。 うん、なんか、ずっとそのそれを気にされて、なんか15分とか30分おきにチェックするくらいでしたら、もうなんか通知が出せるようなサービスでしたら、もうそれ通知やって、なんなら、音が出たれ、なんか仕事の邪魔になったりするかもしれないんで、なんか見え見えるだけみたいな通知で、だったらちょっとその頻度も抑えつつ、ちょっと
うん。 うん。 ああ、うん。
あの、うなんか大事な物を見逃す確率を減らすみたいな、そう言う方向もなんか出来そうな気がするんですけど。
うーん。 確かにそうですよね、やっぱり、うーん、そうなると頼りになるのは、もう、そのお知らせを、しかないので。そんで、告知ね、さっきおっしゃったみたいに、告知とかがあるわけじゃないので、やっぱり、そこを上手く利用していった方がのが、一番良いんですかね。うーん。
はい。 はい。 うーん。 うーん、それか、ま、ちょ、通知が難しいようでしたら、そですね、なんかそのやっぱ、そのファンファンの、SNS とかもご利用されてるんですよね。うん。なのでその、SNS のタイムラインを、ちょっとなんかタブレット、スマホなんか横その横に表示、ちょっと、き切れちゃう、中止されるんで、駄目かもしれないですけど、表示表示させといて常に。そしたらタイムラインだったら、誰かが騒いでるじゃないですか。でそのうん、なんでそれをちょっと横目に見つつ、なんか、あ、なんか、 がちょっと凄い速い勢いで流れてるぞってのを感じたら、ちょっとその仕事の次の合間くらいにチェックしてみるみたいな事ををすると、なんか、あ、チェックすべきタイミングがより分かるみたいな。
うん、はい。 おお。 あ、騒いでます。うん。 うん。 ああ、た確かに。うん。 めちゃめちゃいい考えですね。いや、ちょっと、何だろう、私今こう、チェックの仕方としては、まあ、こう、スマホがあって、まあスマホは基本的には、あの、音消しとかはしてるんですけど、仕事してる時は。だけど、そのね、スマホをチェックしないと見れない状態なんですけど、それをいつでも見れる状態にしとけばいいってことですよね。
はい。 はいはい。 はいはい。 うん。 はい。なんかそれを、んおう自動で流れるよ、のリフレッシュして流れるような感じにしておけば、はい。
なる うん。いや、めちゃめちゃいい考えですね。ああ、それだったら、ああ、結構できそうかもしれないです。それ普通にデスクに置いておくだけでいいので。
ああ、そうですかね、はい。 うん。 はい。
そしたら、あの、うーん、デスクに置いておいて、なんかパーンってこう、うーん、なんだろう、来たら、あら、なんかこんなのがあるって思ったら、まあ、次のこう、あの、合間にね、見ればいいんですもんね。おお、そうですか。なんかちょっとそれやってみたいですね、是非。うーん。やっぱり、その、うん、こういう SNS 上は特にそうなんですけど、やっぱりね、こう、スピードが命って言ったら変ですけど。
はい。 うん。はい。お仕事の合間にね。うん。 うんうん。 はい。 はい、もう、そ本当ライブとか見逃せないいう状態でしたら、それこそ本当に時間1分1秒後結構ね、大事ですよね。
うん。 うん。 いや、本当に大事ですね。ああ、なんかちょっとそれ是非ね、試してみようと思います。
はい。 はい、いや、ぜひぜひやってみて、うん、ちょっと今までね、見逃してた分もね、あと取り返せるように、はい、やってみてください。うん。
なんか、うん。 うん。 そうですね、なんかこう、うん、今までだとこう、自分から見に行かないと見れなかったのが、逆に向こうから、もうもうずっと見せてくれてる状況を作るっていうことですもんね。
はい。 はい。 はいはい、そうですね。
ああ、そうですか。いや、なんか今日、色々とこう、お話を聞いて頂いて、なんか、うん、今後の対策としていろんなことをこう、う提案して頂けたので、是非ね、あの、試してみたいと思います。うん。
はい。 はい、や、楽しんでくださいね。
あ、はい、今日はいろいろとありがとうございました。